Eee, jadi aku, eee, di bidang ini kayak apa, eee, kasih kursus gitu loh, kursus secara online gitu kan, heeh. Terus, eee, kenapa kursus secara online, karena kami ini, eee eee, apa namanya, ini ya bisa kerjakan di mana aja gitu loh. Iya s eee, terus e pasangan aku tuh kan lagi di mana, lagi di luar gitu kan, jadi supaya dia bisa di luar negeri gitu. Jadi supaya dia bisa, eee, juga ikut ini ya, ngerjain gitu loh istilahnya kayak gitu. Nah, posisinya kan karena dia di luar negeri kan, ya memang gak bisa pulang maksudnya dateng sewaktu-waktu gitu kan. Jadi dia kayak kayak, "Kamu udah ngerjain belum sih?" Kayak gitu gitu loh, gitu kan kalo keluar kota kan dia bisa balik-balik gitu kan, <clears throat> nah ini posisinya
Bergerak di bidang apa itu? Oke, iya, oke, siap. Selain itu bekerja di luar? Oke, ya ngerti ya, gitu. Luar kota? Luar negeri atau luar kota? Oh, iya, ngerti. Iya, betul betul. Oh, ngerti. Betul, Kak. Iya. Paham paham.
eee, di luar negeri jadinya <clears throat> apa, eee, dia gak bisa ngelihat gitu apa yang dikerjakan di sini, gitu kan. Nah itu akhirnya <clears throat> mhm.
Iya, betul Kak, pasti. Iya, padahal Kakak udah kerja, eee, apa, eee, udah berusaha untuk itu. Nah, Kakak selain yang mau kursus ini tapi Kakak kerja?
Iya.
Atau, eee, ada kegiatan lain maksudnya? Kerjaan lagi? Oke. Iya.
Iya, aku ada kerjaan lain aku ada kerjaan lain, jadi kan aku juga kayak ka apa, mengajar di di apa, di kampus, gitu kan, heeh. Terus aku juga ada aka kayak penelitian yang lagi aku kerjain. Jadi it heeh, jadi makanya kalo misalnya harus keluar itu, aduh kapan gitu loh, gitu kan maksudnya kalo <clears throat> apa itu?
Oke. Oh, iya, sibuk ya? Oke. Iya, memang gak ada itu Kak, nggak ada sepuntat punten Bang. nggak ada orang yang di di rumah Kakak nggak ada yang bisa minta di dimintain tolong?
Nggak ada, karena kita kan baru ngerintis jadi, eee, belum ini, belum kayak ada karyawan apa segala macem, belum. Jadi masih ini kan legalitas udah ada tinggal itu aja misalnya kayak nomor rekening, terus ah heeh, website-nya, kayak be di apa, eee, sosial media juga aku yang pegang gitu kan, maksud aku, "Kalo kamu memang mau cepet-cepet jalan sosial media kamu yang pegang, kamu yang iniin, isi, gitu kan," gitu. Iya, jadi kan dia cuma maunya, eee, pegang kelas aja. Nah terus, "Akunya disuruh keman gini-gini terus kamu gak mau sabar," nah kayak gitu aku komplainnya gitu loh, jadi makanya agak kecewa sih sebenernya. Maksud aku, aku gu apa namanya, karena kecewa itu, jadi aku suka marah-marah kayak gitu.
Oke. Iya, ngerti, paham. Belum? Jalan, oh cuma sama itu aja, oke. Iya. Betul, yang operate ya? Betul. Oh, oke. Oh gitu, paham. Jadi uring-uringan ya, Kak, ya. mangat ngertilah, eee
Bener banget, karena kan ini ak ak aku kayak, "Ini kalo di udah dijelasin berkali-kali kamu gak paham-paham sih, mengerti sendiri kan kegiatanku kayak gimana, gitu loh." Ya, aku paham sih, dia maunya kan cepet berkembang pesat supaya dia bisa cepet kembali gitu kan. Nah kan, karena kan supaya dap eee, apa yang dikerjain di sini tuh udah cukup gitu loh, tapi kan masalahnya gimana ya aku, s s eee, apa, wa waktunya juga kayak gini 24 jam doang masa gak tidur, gan gitu.
Iya. Betul. Mmm. Iya, betul. Kakak kalau kegiatan lain, eee, jam kerjanya dari jam berapa tuh Kak?